आजकल मेरे साथ ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब मैं बिल्कुल भी अपने लिए समय निकाल पा रही हूँ, ताकि मैं थोड़ा-सा आराम कर सकूँ। मैं काम में इतना फँस चुकी हूँ, कि मैं अपने लिए समय ही नहीं निकाल पा रही हूँ। क्या हो रहा है ना? कि मैं 8 बजे काम पे जाती हूँ फिर वहाँ पे इतना काम होता है मुझे ऑफ़िस में कि मैं, वहाँ पे तो काम करती ही करती हूँ, वापस आके मैं घर पर भी काम करती हूँ। अ, थोड़ा खाना-वाना बनाती हूँ, उसके बाद मैं फिर से जो काम करने लगती हूँ, मुझे ख़ुद के लिए समय ही नहीं मिलता है, कि मैं थोड़ा आराम कर सकूँ। तो मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ, मैं रात में भी इतना कम सोती हूँ, कि मेरे आँख के पास काले आग धब्बे आ गए हैं। पूरा मेरा तबियत खराब हो रहा है। मैं अपना व्यायाम तक नहीं कर पा रही हूँ, ना ही अपना अच्छा-सा रूटीन फ़ॉलो कर पा रही हूँ, मैं अच्छे खाने तक नहीं खा पा रही हूँ। मैं इतना मतलब काम के बीच में इतना फँस चुकी हूँ, कि मैं अपने लिए मैं समय निकाल ही नहीं पा रही हूँ। ना ही म मैं तो एक बोल सके तो मैं बिल्कुल भी आराम नहीं कर रही हूँ इधर से। इस वज़ह से मेरी सेहत पे इतना असर पड़ रहा है, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं अपने परिवार को भी बोली कि मम्मी ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो मैं क्या करूँ? तो वो बोलते हैं कि काम का थोड़ा कम प्रेशर लो। अ, थोड़ा ऑफ़िस में बोलो, तो मैं एक बार गई भी थी, अपने बड़े सर के पास कि सर मुझे बहुत ज़्यादा काम दे दिया जा रहा है, तो थोड़ा कम काम दें मुझे। उन लो उन्होंने बोला कि देखिए अभी काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी ल आखिरी महीना चल रहा है, तो अभी काम बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा उसे मैनेज करिए और काम करिए। तो मैं कितना भी कोशिश करती हूँ कि ऑफ़िस का काम ऑफ़िस में कर सकूँ, पर मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझे घर लाके मुझे काम करना पड़ता है, इस वज़ह से मैं इतना थक जाती हूँ कि कि मैं बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाती हूँ। मैं जगती रहती हूँ, थोड़ा समय चलो 1 घंटा मैं सो जाती हूँ फिर बाद में उठती हूँ इतना थकावट मुझे महसूस होता है पर मैं सब छोड़-छाड़ के मुझे ऑफ़िस जाना पड़ता है क्योंकि मेरे घर की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है इस वज़ह से मुझे काम करनी पड़ रही है। तो कृपया करके कुछ ऐसा सुझाव दें, कि मैं अपने लिए थोड़ा-सा समय निकाल के आराम कर सकूँ और अपना ब ये थकावट थोड़ा दूर कर सकूँ। जी।
अरे। आपके पास, जब आपने बोला कि आप 8 बजे काम के लिए जाते हो, सही है? शाम को आप आ रहे होगे 7 बजे या 8 बजे, आपको खाने खाने के लिए, बाक़ी चीज़ें करने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा। है ना? तो इस सब के बीच में मुझे एक बात बताइए, आप मोबाइल कितना यूज़ करते हो? क्योंकि आजकल के दिन में ना, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव हो रहा है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में।
जी। जी। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल प्रभाव हो रहा है। तो देखिए, जैसा कि मैं काम करती हूँ ना, तो आज अधिकतर सब कुछ मोबाइल में ही रहता है, तो मोबाइल तो मतलब फ़ाइल, ये सब खोलने के लिए तो मुझे मोबाइल का ही इस्तेमाल करना पड़ता है और मैं 7 बजे घर आती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ, खाना बनाने में मेरा 2 घंटा चल जाता है। उसके बाद मैं खाती हूँ, फिर मैं काम करने बैठ जाती हूँ। फिर मैं काम कर कब मैं काम करने मैं बैठती हूँ, कब मैं मैं उठती हूँ, मुझे तो अब होश ही आता है, सीधे देखते हैं कि 3 बज चुका है सुबह के, तो मैं आश्चर्य में रहती हूँ कि मेरा काम अभी भी पूरा नहीं होता है, इस वजह से मेरा ऑफ़िस में भी दिक्क़त होता है। क्योंकि अ, आख़िरी महीना चल रहा है, तो वो लोग और ज़्यादा काम दे रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे म काम करने वाले लोग नहीं हैं, इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम दे दिया जा रहा है। तो इ मैं बिल्कुल भी इस वजह से आराम नहीं कर पा रही हूँ, मेरा दिनचर्या पूरी तरह से बिगड़ चुका है। मैं एक तरह से बोल सकें, तो मैं ए मोबाइल तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर पा रही हूँ क्योंकि सिर्फ़ फाइल-उइल खोलती हूँ और थोड़ा म कॉल-वॉल करती हूँ, बस। उसके अलावा तो मैं मोबाइल उतना देखी नहीं हूँ, मेरे पास समय ही नहीं बच रहा है कि मैं अपने लिए आराम कर सकें, अपने लिए थोड़ा समय निकाल सकूँ। जी।
अच्छा। जी, मैं समझ सकती हूँ मतलब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप खुद के लिए थोड़ा समय निकाले, सही बात कही ना?
जी।
जी। तो आप आराम करने के लिए क्या-क्या ट्राई करते हो? मतलब देखो, थोड़ा-सा तो आपको टाइम खुद के लिए निकालना ही पड़ेगा ना कहीं न कहीं से। तो वो निकालने के लिए आप कुछ, ऐसा कुछ आपने किया है? कि थोड़ा-सा तो टाइम मुझे आज मिले।
जी, जी बिल्कुल मैंने बहुत प्रयास कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं मैनेज बड़े साहब से बात की थी कि सर मुझे थोड़ा-सा उम, आराम मुझे आराम नहीं मिल रहा है मैं रात में नींद अपनी पूरी नहीं कर पा रही हूँ इस वजह से मेरे काम पे भी असर पड़ सकता है तो मुझे थोड़ा छुट्टी दे दें। तो वो छुट्टी नहीं दिए बोले नहीं अभी तो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिल सकती है। तो सन्डे-सन्डे को जो छुट्टी होता है उसमें भी मम्मी सब बोलते हैं कि नहीं तुम घर आओ यहाँ भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ है जो तुम्हें पूरी करनी है। तो बस अ, मैं सन्डे को भी मैं छुट्टी नहीं ले पाती हूँ मैं छ सन्डे को भी मैं इतना काम करती हूँ घर जाके कि मैं पूरी तरह से थक जाती हूँ मैं बीमा वहाँ भी बिल्कुल आराम नहीं कर पाती हूँ। और मैंने बहुत ऐसी कोशिश की जैसे कि मैंने थोड़ा सोचा कि चलो आराम-विलाम करते हैं तो मेरा थोड़ा दिमाग शांत होगा तो शायद मुझे थोड़ा आराम करने का मौका मिलेगा। और मैं रात में काम एक बार तो मैंने काम किया ही नहीं और मैं सोने का कोशिश की। जो मैं डेली जो नहीं सो पा रही थी उसकी वजह से मैं अब तो सोने ही बंद कर चुकी हूँ कि मैं जो अब नींद ही नहीं आती है धीरे-धीरे ऐसा हो रहा है कि अब मुझे ना रात में नींद ही नहीं आ रही है। पूरा मेरा आँख दर्द देता है पूरा दिन, मुझे आराम बिल्कुल नहीं मिल रहा है मैं इतना अकेलापन महसूस कर रही हूँ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं किसी को ये बात बता भी नहीं पा रही हूँ कि आख़िर मैं क्या करूँ? मैं अब नौकरी भी नहीं छोड़ सकती, और मैं आराम भी करना चाहती हूँ तो मैं ऐसा क्या करूँम, जो मैं आराम भी करूँ और मेरा नौकरी पे भी कोई प्रभाव ना पड़े? जी।
अच्छा। जी, मैं समझ सकती हूँ कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। कभी आपने आपने जैसे बात की, तो आपको काम लेके आना पड़ता है आपका ऑफ़िस का घर में। तो आपने कभी मैनेजर से छोड़ो आपने तो बोला कि आपने आपके बड़े साहब से बात की है। आप ऑफ़िस में जो एचआर होते हैं उनसे बात करके ट्राई किया है? कि देखो, काम तो बहुत ज़्यादा है मैं समझ सकती हूँ कि अभी तो आप जैसे बोले कि एंड ऑफ़ द मंथ है ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो आप एचआर से जा के बात कीजिए कि ये जो काम का है, वो मेरी
जी। जी।
बाकी के जो दिन का दिनचर्या है आपका, उसपे भी बहुत प्रभाव डाल रहा है। आप उनसे एक बार बात कर सकते हैं। और दूसरी बात, बहुत सारा काम होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बहुत अच्छे से आपका समय मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपने अगर आपका समय और बाकी का जो काम है वो थोड़े-थोड़े हिस्से में बाँट लिया, समझो कि आपका बहुत बड़ा काम है और बहुत ज़्यादा भी काम रहता है ना ऑफ़िस में? तो आप ट्राई कीजिए कि ऑफ़िस का काम ऑफ़िस में ही रहे ताकि क्या होगा आपको थोड़ा टाइम मिलेगा ख़ुद के लिए, ठीक है? और दूसरी एक बात है कि आप आपने तो कहा कि फ़ोन आप चलाते ही नहीं है वो तो बहुत बड़ी बात है लेकिन आपको ख़ुद के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम निकालने के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कि घरवालों का भी प्रेशर है, काम का भी प्रेशर है, इसके बीच में आपको समय निकालना तो मतलब ज़ारी है करना ही पड़ेगा। है ना?
जी।
और आप जैसे बोली कि आपको नींद भी नहीं आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। थोड़ा-सा ख़ुद के लिए टाइम आपको निकालना पड़ेगा 5 मिनट, 15 मिनट लेकिन उसका प्रभाव है ना, बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि मेडिटेशन का या फिर जर्नलिंग का बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, अपने पूरी दिनचर्या में भी और पूरी लाइफ़ में भी। दूसरी एक बात जैसे आपने कहा, कि बहुत काम रहता है, रात को नींद नहीं आती। आपने मोमबत्ती होती है ना, जो बहुत अच्छी खुशबू वग़ैरह आती है, आपने सुना होगा। है ना? वो वग़ैरह ला लाइए घर में, वो थोड़ा चलाइए क्योंकि उससे कभी-कभी क्या होता है, कि नींद बहुत अच्छी आती है। अगर आपकी नींद अच्छी रही, सुबह का अच्छा जाएगा, ऑफ़िस का भी काम अच्छा जाएगा। है ना? क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है, अपने शरीर के लिए। आप समझ सकते हो ना। और दूसरी एक बात कि, आप आपके जो बाकी के लोग हैं, आप जहाँ पे काम करते हो, उनसे ये बात कहिए कि बहुत ज़्यादा काम है, कि नींद भी ख़राब हो रही है। अभी इतना तो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि पैसा तो आ रहा है इतना काम करने से लेकिन अपनी सेहत भी तो है। अगर सेहत पे ज़्यादा पैसा गया तो कैसे चलेगा? अच्छा नहीं लगता ना बेबी। और आप आपने जैसे बोला, आपका घर का भी प्रेशर है, आपको काम का भी प्रेशर है, अभी इस समय में आपको ख़ुद को सँभालना बहुत ज़रूरी है।
जी। जी। जी। इ जी, जी, बिल्कुल आपने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी है, मैं इस सब को बिल्कुल करूँगी। और जैसा कि आपने मुझे बताया कि, अपने परिवार से भी बात कीजिए, तो मैं बिल्कुल करूँगी और अ, मैं बिल्कुल उन्हें समझाने और अपने ब अ, मैनेजर से भी बात करना चाहूँगी कि वो इसने इतना काम मुझे ना दें और किसी और को भी थोड़ा-थोड़ा काम दें। मुझे इतना परेशान ना होना पड़े और इतना ही मैं अ, परेशान ना होऊँ और मुझे आराम करने का समय मिले। और मैं अपना आराम करूँ और अपना वर्कआउट करूँ, थोड़ा आलाम-विलाम करूँ और अपने हेल्दी खाने भी खाऊँ। तो, ये सब मैं बिल्कुल ज़रूर करूँगी। इतनी अच्छी सलाह देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। जी, धन्यवाद। आपसे, बात करके बहुत अच्छा लगा और आगे भी आपको कोई भी समस्या हो, तो मैं ज़रूर यहाँ पे हूँ। धन्यवाद।